Ой, знаешь, у меня к тебе такой сегодня важный для меня вопрос. Я, знаешь, всегда как-то очень расточительно тратила деньги в жизни, никогда не экономила, а, и тратила всегда всё практически под ноль, можно сказать. Да, ну, не под ноль, конечно, да, у меня не было таких моментов, что прям денег нет. И знаешь, всегда у меня кто-то был, кто мне мог помочь там, да, там или родители, или муж. Ну вот, а п сейчас я, знаешь, уже взрослею, старею, да, можно сказать. И я только вот недавно задумалась вообще о том, чтобы экономить, откладывать и так далее. Я вообще взглянула на свой бюджет, да, на что я тратила и поняла, что много всего было, конечно, зря, какие-то там эмоциональные покупки, да, там и прочее. Вот и знаешь, вот я начала в этом месяце, м, смотреть вообще на каждую свою покупку, анализировать каждый свой день и поставила себе там такой лимит, что каждый день я могу потратить, например, не больше, чем там 30 евро. Вот я прямо решила, что вот я я так сделаю, да, и больше этой суммы ни за что не потрачу. И я поняла, что когда я ставлю себе вот такое ограничение, я как будто бы вообще от очень многого, к чему я привыкла, отказываюсь, да. То есть я поняла, что раньше я в один день вообще могла там, знаешь, заказать еду домой, да, пойти там купить то, что мне нужно, заказать онлайн какие-то вещи на "Амазон". Вот потом, не знаю, ну, знаешь, есть какие-то такие незапланированные тоже расходы, там, не знаю, зайти в аптеку, да, оплатить кружок в этот же день. Короче, в один день, а, я могла потратить, допустим, 200-300 евро, да. И я понимаю, что, да, это прям был перебор, наверно. Да, конечно, я не каждый день так тратила деньги, ну вот. Но когда я себе поставила вот это ограничение в 30, мне стало слар сразу сложно, да. Короче говоря, я хотела посоветоваться с тобой, как вот мне экономить, но не ущемляя себя? Потому что вот когда я поставила вот такой лимит, у меня есть теперь ощущение, что я себя ущемляю как-то, да, не заказываю еду там из ресторана и так далее. Может быть, у тебя будут какие-то советы иры или рекомендации? Вот я бы рада была обсудить этот вопрос.
Так. Понимаю. Так. Да. Да. Понимаю. Да, я, эм, слышу, ты знаешь, вот в твоём рассказе даже не про деньги, да, вот про вот эту потерю привычной свободы, что ли. Это на самом деле и правда тяжело, э, вот. В потому что, как бы, если ты долго жила вот в такой модели изобилия и без границ, да, а теперь вот, получается, резко перешла в такой режим контроля. М, вот.
Да. Да, всё так.
Конечно, а, понимаю тебя, что психике больно от такого скачка. Вот, и я сочувствую тебе по-настоящему. Потому что, ну, м, чувство лишё лишённости- это вообще нормальная реакция, да. Э, это какой-то даже твой каприз. Вот, это и твои естественные эмоции.
Ну да.
А скажи, пожалуйста, ам какие, покупки, вот, э, для тебя наиболее важны или, может быть, приносят тебе радость?
Ну, знаешь, я сейчас поняла вообще, что самая большая моя сфера трат- это были какие-то эмоциональные покупки, да, именно онлайн. И вот как будто бы они мне приносили удовольствие. Да, но я понимаю сейчас то, что это часто были деньги, потраченные зря. Да, то есть у меня в моменте могло быть какое жел какое-то желание там купить коврик для йоги, красивый, да, но у меня есть другие коврики. Да, это было не что-то необходимое. Да, то есть меня это, с одной стороны радовало, а с другой стороны, это было настолько не нужно, да. Вот и я на самом деле, вот с одной стороны, да, у меня есть большой дискомфорт как бы от того, что я трачу деньги иначе, да, и как будто бы не позволяю себе там того, что было. А с другой стороны, я и очень рада, что я встала на этот путь, потому что понимаю, да, что могу откладывать гораздо больше на какие-то более крупные цели. Да, и уже не так расточительно вести себя.
Так. Пони Мгм. Да, в я понимаю тебя. Это такое, а, ощущение, знакомое м многим. То есть одновременно и радость, э, эм что ты, как бы, н начала, вот, заниматься своим бюджетом, да, и одновременно, как бы, какая-то вот, э, грусть. Вот, потому что, как бы, ты вроде себе м, м, позволяла раньше, да, какие-то вещи, а сейчас как будто вот наказываешь себя. Вот. А это, как бы, такое смешение вот этих 2 состояний, да, м между там: "Я могу наслаждаться там, и я не должна". Да.
Да. Точно. Ну да, всё так.
М, а, скажи, пожалуйста вот, ам Есть, э, ли вещи, от которых ты реально ощущала пользу надолго? Вот, или почти вот все покупки, м, ну, забывались спустя там пару дней?
Ну, слушай, самое главное, конечно, и первое, на что я трачу деньги- это к еда и продукты, да. Но как бы это не убрать, да, и я стараюсь там не экономить. Да, то есть вот эту сферу я трогать не буду. Ну, я те скажу, что я как бы всё равно от этого и удовольствие получаю- от того, что я покупаю хорошую еду, которая мне нравится. Да, она здоровая там и так далее. Вот это такая база. Но вот, вот это 2 сфера- эмоциональная, да, каких-то вещей. Вот н ну да, и как мы обсудили, это такое краткосрочное удовольствие. Но, слушай, а следующая сфера, в которой тоже я заметила большие траты- это, наверное, путешествия, да, которые тоже, естественно, меня радуют, приносят счастье. Да, и ну вот, на этот месяц, например, я ничего не запланировала, но, в принципе, я не чувствую себя какой-то ущемлённой от того, что я никуда щас не поеду, да, на праздники, например. А, для меня это нормально. Но, а, ещё, кстати, да, вспомнила, что мне приносило удовольствие, так это заказ еды иногда из ресторанов, когда не хочется готовить или нет времени. Я прям люблю это ощущение, да, когда приходит еда из ресторана, знаешь, она вкусная, тёплая. И вот такое ощущение, что о тебе кто-то позаботился, да, и кто-то невидимый. Вот. А сейчас я решила тоже от этого отказаться, потому что, знаешь, там раз в 2 дня ты ты заказываешь раз в 3 дня, да, и как будто бы недорого. Вот, а по итогу это была действительно огромная часть расходов. Вот, и поэтому я как-то стараюсь, может быть, что-то простое себе приготовить, но вкусное, да. Ну, конечно, в ресторан потом я всё равно хожу там, но просто реже там, не каждые 2 дня там заказываю, да, а допустим, мы идём там раз в неделю куда-то. Вот.
Так. Конечно. Так. Конечно. Да. Да. Да, я понимаю тебя полностью. Ладно, ты нь не просто тратишь деньги, да, ты тратишь их на какую-то радость, э, комфорт, там, вкус, впечатления. На самом деле это не пустые траты тоже, в основном, как я поняла. Это твой способ почувствовать, что жизнь насыщенная, да, что есть какое-то удовольствие. И когда вот, э, появляется эта мысль, что надо, там, экономить, да, конечно, включается вот это чувство лишения. Вот. М, м, тем более, если это накоплено годами было. Вот. Может быть, знаешь, э, попробовать, вот, в твоей ситуации, чтобы чувствовать себя как-то комфортно, да, при экономии. А, сделать экономию таким вот активным выбором, а не запретом, да. Вот, то есть ты не отказываешь себе, ты решаешь, что, там, сегодня я трачу на определённые вещи, а на другие нет. И как бы, э, подумай, да, что вот, ну, я выбираю эту, м, э, там, радость, да, сейчас, здесь, но там часть денег оставляй на более значимые цели, вот, ам, которые у многих людей есть и, наверное, тоже у есть у тебя, и для тебя это важно, раз ты начала об этом задумываться. И такой подход, знаешь, он будет давать вот ощущение контроля, а не лишения. Как тебе такая мысль?
Конечно. Ну да. Да, супер. Ну да, я соглашусь с тобой, да. М, вот потому что у меня до этого было такое ощущение, что я себя как будто бы ущемляю, да, что я не заказываю себе вот эту еду, приготовленную, когда мне хочется, когда я устала, да. Но просто я буду делать реже. И действительно, вот это просто выбор. Да, почему нет? Э, потому что нужно, да, как-то думать о своих более крупных целях, да, и не всегда вот уходить в эти такие маленькие наслаждения, но при этом, да, не вытеснять их полностью, потому что они тоже важны, да, они тоже часть жизни. Да, то есть можно было бы вообще стать просто полным супераскетом, там питаться гречкой, да, какой-нибудь на воде вот и откладывать кучу денег. Но какой в этом смысл? Вот так что, да, я соглашусь, ты очень права. Это важное замечание. Вот я постараюсь, да, в этом направлении как-то двигаться. И вот не только, да, в плане еды, и в других тоже сферах это буду применять.
Да. Конечно. Мгм. Да, знаешь, э, можно ещё пробовать какое-нибудь, а, вот, э, м, планирование, да, чтобы минимализировать стресс от этой экономии. Вот, да, то есть, например, опять же вот заранее как-то уже, как бы, м, выделила, э, себе сумму, выше которой не тратить, да, также выделить себе определённую сумму на малые какие-то радости в неделю, вот, чтобы как гарантировать себе, что ты можешь позволить себе, там, ну, доставку какую-то или хорошие, как бы, а, м, продукты, но, как бы, и ощущение свободы тоже остаётся, вот. И, наверно, стараться как-то вот, ну, психологически переключаться, да, и вместо вот мысли, там: "Я лишаю себя", думать, что "вот я инвестирую в себя и в свои цели", да, потому что экономия тоже, это не должно быть отказ от радости, да, это создание такого пространства для более безопасно з ну, как бы, безопасности и значимых радостей.
Точно, да. М. сто процентов. Ну да, знаешь, я вот как раз, э, сейчас, да, стараюсь держать в голове эту мысль, что гораздо важнее, да, иметь какую-то подушку безопасности, вообще чувствовать себя надежно, что это важнее там каких-то, да, ежедневных вот таких трат. Да, и плюс еще я поняла, что они абсолютно некоторые мне не нужны. Да, и классная мысль- сделать бюджет на определенные категории, потому что, да, я я, знаешь, я как будто бы больше не хочу делать вот какие-то эмоциональные покупки, но мне, знаешь, хочется. Я некоторые вещи там оставляла в корзине и потом не покупала. Вот, а почему бы, да, не выделить на них какую-то сумму, да, и вот, ну, не отказывать себе? Просто не перебарщивать с этим? Слушай, спасибо тебе огромное. Да, ты меня очень поддержала. Для меня это было важно, да, и дала мне прекрасные советы. Я вот как-то больше даже не чувствую себя какой-то, э, там лишенной чего-то, а гораздо проще на это смотрю. Спасибо тебе за поддержку. Обязательно обращусь еще.
Ну да. Да. Хорошо, я была рада выслушать тебя и обсудить, э, эту тему.
Благодарю.